Tabii, mutlaka, yani, mevsiminde olan sebzeler meyveler tercih edilebiliyor. Eee, ama sabahları işte yaptığım kahvaltı bu çerçevede. Bazen şey yapabiliyorum bak özel olarak. Eee, o çok n çok nadir değil ama ayda 1 falan yapıyorum. Böyle, eee, pazar sabahları hani menemen yerine geçecek, işte, tofudan, böyle, ezilmiş bir yemek yapıyorum. Eee, eee, o benim
Hı hı. Hı hı. Hı hı. A, çok ilginçmiş. Özellikle pazar gününün altını çizmenin sebebi, hani, çalışmıyor oluşun ve, ya, gününün biraz daha boş olmasından mı kaynak yoksa başka bir sebebi var mı?
<chuckles> Hı hı. Ya, o çocukluktan gelen bir çağrışım aslında bende. Eee, pazar günleri hep aileyle yapılan kahvaltıyı anımsatıyor bana o. Hani pazar günleri, eee, huzur günüdür, tatil günüdür bizim evde eskiden çocukken öyleydi. Eee, pazar günleri hep beraber kahvaltı yapardık. Eee, bu kahvaltı böyle zengin bir kahvaltı olurdu genelde. Ben de, eee, bazen o yönümü canlı tutmak adına, e, birazcık nostaljik olsun diye yaptığım özene bezene kahvaltım o. Böyle tofudan yapılmış menemenvari bir yiyecek. <chuckles>
Hımm, anladım. Öyle bir şartlanma var diyorsun. Evet. Hı hı. Anladım. Çok güzel gerçekten. Hıh. Anladım. Eee, o o da gerçekten çok güzel. Kendine uyarlamışsın ama şey detayı çok hoşuma gitti: Özellikle, eee, pazar gününü birazcık böyle huzurlu, mutlu bir gün olarak, eee, gözünde belli ki canlandırıyorsun. Bunda da geçmişteki tecrübelerinin muhakkak yeri var. Eee, biraz daha çocukluğuna mesela gittiğinde, eee, mesela özellikle okula gitmediğin günlerde, eee, sabah rutininde nasıl var nasıl bir şeyler vardı? Kahvaltıyla direkt uyanır mıydın? Yoksa daha erken uyanıp belki, işte, oyuncaklarınla oynadın ya da çizgi film izlediğin bir, eee, s belki ufak bir seansın da olabilir. Hatırlıyor musun, çocukluğuna dair bir şeyler?
Doğru. Hı hı. Hı. <chuckles> Ya i i ilk çocukluk zamanlarımda tabii çizgi filmler izlediğimi hatırlıyorum yani televizyon karşısına geçip, eee, hafta sonları benim ailem yani ailem dediğim, eee, annem babam geç kalkardı genelde. Eee, öğlene doğru kalkarlardı. Ben de, eee, televizyon başına erkenden geçip aynen erkenden geçip orada televizyon izlemeye başlardım. Evde abur cubur varsa onları yemeye başlardım bir yandan. <chuckles> Sonra kahvaltı yapardık, işte, öyle bir rutin oluyordu genelde. Ya, tabii, hani, çocuk olduğun için, eee, aileye çok bağlısın o dönemde. Hani kendin, eee, bir şeyler yapma, kendi rutinini oluşturma veya şunu yapıyorum deme şansın çok olmuyor.
Hı hı. Hıı. Oldukça geç. Hı hı. Hıı, anladım. Evet. Hı hı. Evet, dediğin gibi aslında aileye bir bağımlılık, yetişkine daha doğrusu bir bağımlılık var anladığım kadarıyla. Değil mi?